สวัสดีค่ะ พอดีวันเนี้ย เรามีเรื่องที่ ส่วนตัวเนี่ย ก็รู้สึกไม่ค่อยดีเนาะ แล้วก็อยากจะมาระบายให้ฟัง แล้วก็ขอคำแนะนำเพิ่มเติมด้วยนะคะ
ได้เลยครับ ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องอะไรเหรอครับ?
คือต้องบอกแบบนี้ก่อนว่า ช่วงหลังมาเนี่ยค่ะ เรารู้สึกเหนื่อยล้ามาก คือฟังจากเสียงก็น่าจะฟังได้ออกเลยเนาะ คือมันเป็น คือเหนื่อย แล้วก็ ทั้งที่เราก็มองว่าตัวเองน่ะ นอนพอแล้วนะ ไม่ได้นอนน้อยกว่า 7-8 ชั่วโมงเลยอะค่ะต่อคืน แต่พอแบบตื่นขึ้นมาเนี่ย ก็ยังรู้สึกเหมือนแบตไม่เต็ม เหมือนมือถือที่แบบว่าแบตมันอีกนิดเดียวจะเต็ม แต่มันไม่ยอมเต็มนะคะ มันเหมือนร่างกายเรามันหนัก ๆ เนาะ หัวตื้อ ๆ ด้วย แล้วก็ไม่มีแรงจะทำอะไรทั้งวันเลยค่ะ แม้แต่กิจกรรมง่าย ๆ อะไรเงี้ย เราก็รู้สึกเหมือนแบบ เหมือนต้องพยายามมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่า? อะไรเงี้ย ก็เลยเนี่ยแหละค่ะ เป็นปัญหาที่เราเจอในช่วงนี้
ครับ ผม อืม ครับ อืม ครับ เออ แล้วแบบว่าเคย เคย พอจะรู้สึกตัวไหมอะครับว่า เว ในเวลาที่เรานอนตอนกลางคืนเนี่ย เราหลับสนิทจริง ๆ ไหม? คือแบบ แล้วมีไอ้พวกอาการกรนหรือว่าอาการแบบกัดฟัน อะไรอย่างงี้ ตอนนอนด้วยหรือเปล่าอะครับ?
เอ่อ เราไม่รู้เลย <sneezes> เพราะเราหลับไปแล้ว แล้วเราก็นอนคนเดียวด้วยเนาะ เราก็เลยไม่รู้ว่าเรามีกาการนอนกรนหรือเปล่า แต่ว่ากัดฟันเนี่ยมีแน่นอน เพราะเราเป็นคนที่นอนกัดฟันมาตั้งแต่ไหนแต่ไร แล้ว ตั้งแต่เด็กแล้วอะค่ะ แล้วเวลาตื่นมาเนี่ยจะปวดกรามทุกเช้าเลยเนาะ อืม แล้ว เราจะต้องบอกอย่างงี้ก่อนเลยนะว่า คือเราเนี่ยก็นอนเพียงพอ แต่พอตื่น ขึ้นมาจริง เรารู้สึกเหมือนเราอะ
อ๋อ ครับ
ไม่รู้สึกเหมือนว่าเราตื่นเลยอะ มันเหมือนแค่ขยับตัวลุกขึ้นจากเตียง เพราะว่าต้องทำอะ มันไม่ใช่เพราะว่าเราพร้อมจะเริ่มวันใหม่ อย่างเงี้ยอะค่ะ
อืม ๆ ครับ พอ พอจะเข้าใจอยู่บ้างเนาะ แล้ว เอ่อ ใน ในระหว่างวัน อย่างเงี้ย คือแบบว่ามีการแบบดื่มกาแฟ ดื่มเครื่องดื่มกาเฟอีนเยอะไหม? แล้วก็ช่วงเวลากลางวัน อย่างเงี้ย เคย เคยมีการแบบหลับงีบ อะไรอย่างงี้ บ้างหรือเปล่าอะครับ?
เราไม่ค่อยได้ดื่มกาแฟหรือว่าดื่มกาเฟอีน อะไรแบบนี้เลยนะคะ เพราะว่าอย่างงี้เนาะ คือเราดื่มกาแฟไปแล้วมันจะทำให้เราใจเต้นแรง เหมือนเป็นฟีลใจสั่น เงี้ยค่ะ เราก็เลยดื่มกาเฟอีนไม่ได้ แล้วก็ในส่วนของการนอนงีบตอนกลางวันเนี่ยเราไม่มีโอกาสได้ ได้งีบหลับเลยนะคะ เพราะว่าเราทำงานยาว ๆ เลยแหละ นะ ทำงานวันละ 8-10 ชั่วโมงอะค่ะ ทุกวันเลย อืม
อา ครับ ครับ อ๋อ เอ่อ ทำงาน 8-10 ชั่วโมงทุกวันใช่ไหมครับ แล้วในเรื่องของตารางการนอน การตื่นเนี่ย อันเนี้ยคือแบบเวลามันเป็นแบบสม่ำสมอไหมครับ? หรือว่าบางวันเรา ร นอน 4 ทุ่ม บางวันก็นอนตี 2 อย่างเงี้ยหรือเปล่าอะครับ?
โอ้โฮ เรื่องเนี้ยบอกเลยว่า หนัก เพราะว่าเราเป็นคนที่เวลานอนมันไม่มีความเสถียรอะค่ะ คือว่า มันไม่มีความสม่ำเสมอ แบบเราไม่ได้เป็นคนที่นอนเวลาเดิมเนาะ อย่างเมื่อคืนน่ะค่ะเรานอนตี 2 บางวันก็หลับเที่ยงคืน บางวันก็หลับตี 1 คือเวลานอนน่ะไม่เหมือนเดิม แล้วก็เวลาตื่นของเราอะมันก็ไม่ ไม่ได้เหมือนเดิมด้วยอะนะคะ ทุกเช้าเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกคล้าย ๆ เหมือนหนักหัวอะค่ะ ทุกเช้าที่ตื่นมาเลย แล้วก็เหมือน สภาพเนี่ยเหมือนคนที่นอนไม่พอ ทั้งที่ตามชั่วโมงจริง ๆ แล้วอะมันก็ควรที่จะเพียงพอแล้ว อย่างเงี้ยค่ะ บางครั้งเนาะมันก็ หลาย ๆ ครั้งเลยแหละเราเนี่ยมีความรู้สึกว่า เหมือนเราหายใจไม่เต็มปอดด้วย อะไรเงี้ยค่ะ ถึงแม้ว่า เราจะพยายามแบบหายใจลึกแค่ไหนอะมันก็ไม่รู้สึกสดชื่นอยู่ดีอะ อืม
อ๋อ ครับ อืม ครับ อืม ครับ เอ่อ แล้วมีพวกแบบว่า อาการพวกแบบความเครียดอย่างนี้ไหม? มีอาการปวดหัว หรือว่ามีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วยหรือเปล่า? แล้วก็มีแบบพวกยาอะไรที่ใช้ประจำ อย่างงี้ อีกไหมอะครับ?
จริง ๆ อาการปวดหัว อาการอื่น ๆ เนี่ยไม่ค่อยมี แต่เราอะคิดว่า เรามีความเครียดที่เราไม่รู้ตัวว่า เรากำลังเครียด
อืม ครับผม เอ่อ แล้วแบบว่าได้ ได้เคยมีการแบบ อืม ยังไงอะ ปรึกษาคุณหมอ ปรึกษาแพทย์ อะไรอย่างงี้ บ้างหรือเปล่าอะครับ? สำหรับอาการแบบนี้
ยังไม่เคยเลยค่ะ คือพอมันเป็นแบบเนี้ย เราก็เลยคิดว่า มันไม่ได้เป็นอะไรร้ายแรงหรอก ที่จะต้องไปพบหมอพบแพทย์ แต่ว่าตอนเนี้ย เราเริ่มรู้สึกว่า มันเริ่มมากระทบด้านอื่น ๆ ในชีวิตเราแล้ว เพราะว่าพอเราตื่นมาแล้ว เริ่มวันขึ้นมาจริง ๆ อะค่ะ ความเหนื่อยล้าจากตอนตื่นน่ะ มันตามมาด้วยตลอดเวลา มันเหมือน เหมือนแรงมันไม่ขึ้นทั้งวันเลยเนาะ ช่วงสาย ๆ เนี่ย ก็เริ่มล้าแล้ว แล้วช่วงบ่ายเนี่ย โอ้โฮ เริ่มตื้อ ๆ เหมือน เหมือนสมองเราช้า ถึงแม้ว่า เราแบบ เราก็ฝืนให้ตัวเองมีสมาธิทำงานนะ เวลาคิดอะไรที่มันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ย เราก็ฝืนสุด ๆ แต่มันก็เหมือนแบบแรงที่เราจะมาใช้ในการประมวลผลของตัวเองมันต่ำมาก มันต่ำแบบควบคุมไม่ได้เลย อะไรเงี้ยค่ะ อืม
อา ครับ <chuckles> ครับผม อ๋อ ครับ คือถ้าเกิดว่า ก่อนอื่นน่ะ อยากจะแนะนำอย่างงี้ก่อนนะครับว่า ในเรื่องของเวลานอนเนี่ย ทางที่ดีเลยนะครับ ในการนอนหลับ คือควรจะต้องมีเวลาการนอนที่แบบประจำ อะไรอย่างงี้เลย อย่างเช่น เราอาจจะตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่า จะนอนสักประมาณเที่ยงคืน อย่างเงี้ย ทางที่ดีคือเราควรจะนอนแบบตั้งแต่ช่วงประมาณ 5 ทุ่มถึงตี 1 ไม่ควรจะเกินนี้ในทุก ๆ วันน่ะครับ มันจะดีกว่า ถ้าเกิดว่า อย่างที่คุณเป็นอยู่นะ เวลานอนเนี่ย กะเกณฑ์เอาแน่เอานอนไม่ได้อะครับ มันก็เลยทำให้ร่างกายของเราอะไม่แน่ใจว่า ช่วงไหนมันคือเวลาพักผ่อนที่แท้จริง อะไรอย่างเงี้ย คึ่ง ซึ่งผลข้างเคียงมันก็อาจจะมีบางส่วนของอาการของคุณที่เป็นอยู่ คือเวลาตื่นมาแล้ว มันเหมือนแบบยังไม่มีแรง เหมือนพักผ่อนไม่เพียงพอ อะไรประมาณนี้ด้วยอะครับ ก็คือ ถ้าเกิดว่า ถ้าเป็นไปได้เนาะ ก็แนะนำว่า อาจจะต้องลองปรับเรื่องของเวลานอนก่อน แล้วก็ ถ้าเกิดว่ามีการปรับแล้ว แล้วมันยังไม่ดีขึ้นนะครับ อีกวิธี ทางหนึ่งที่ดีที่สุดเลย ก็คือควรจะต้องเข้าไปปรึกษากับทางคุณหมอแล้วอะครับ เพื่อให้เขาอะได้มีการตรวจว่า เออ ตอนเนี้ยร่างกายของคุณเนี่ย เป็นยังไงบ้าง? แล้วก็อย่างที่คุณบอกนะว่า น่าจะมีปัญหาในเรื่องของการนอนอยู่เนี่ย เอ่อ บางทีคุณหมออะเขาอาจจะมีการตรวจสิ่งที่เรียกว่า Sleep Test อย่างเงี้ยครับ ก็คือทดสอบการนอนของเราว่า การนอนของเราตอนเนี้ย มันเป็นยังไง? มีอาการแบบกัดฟันเยอะไหม? หรือมีอาการกรนหรือเปล่า? หรือว่าสาเหตุอื่น ๆ น่ะ ที่ทำให้คุณน่ะ นอนหลับได้ไม่เต็มที่ อย่างเงี้ย พอตื่นมามันก็เลยไม่สดชื่นน่ะครับ ก็แนะนำให้ ให้ไปลองปรึกษากับทางแพทย์ดูก็ได้นะครับ
อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม อืม อา แบบนี้นี่เองนะคะ จริง ๆ ก็คือส่วนตัวเนี่ยไม่ได้เคยปรึกษาคุณหมอด้วยเนาะ เออ เราก็เลยคิดว่า น่าจะ น่าจะต้องลองวิธีที่คุณแนะนำมาค่ะ ทีเนี้ยอยากระบายอีกนิดหนึ่งว่า คือพออาการเราเป็นแบบเนี้ยเนาะ เรารู้สึกเหนื่อยตลอดเวลา อย่างเงี้ย เหนื่อยทั้งวันน่ะค่ะ คือพอที่เราแบบมีงานที่มันต้องใช้ความคิดเยอะ เราก็จะรู้สึกเหมือนสมองอะมันถูกดึงไปหลายทางอะค่ะ คือจริง ๆ เนี่ยแบบยิ่งนึ่ มันก็เลยทำให้เหนื่อยง่ายขึ้นไปด้วย แล้วบางทีก็มีความรู้สึกหมดแรงด้วย แล้วก็หมดแรงที่จะเข้าสังคมด้วย ทั้งที่ปกติเนี่ยเราเป็นคนที่มีเอเนอร์จีมากกว่านี้ คือไม่ใช่คนเหนื่อยง่ายขนาดนี้เลยอะค่ะ ปกติจะชอบขยับตัวแล้วก็ทำอะไรหลาย ๆ อย่าง แต่พักหลังเนี่ยแค่ลุกไปหยิบน้ำเนี่ยก็รู้สึกว่า ต้องใช้แรงใจเยอะกว่าปกติเลยอะ เราก็เลยเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่า อันเนี้ยมันเกี่ยวกับร่างกายจริง ๆ หรือมันเป็นเรื่องทางใจที่มันแบบสะสมมานานแล้ว แต่ว่าแสดงออกมาทางร่างกายไหม? พอเราคิดแบบเนี้ยค่ะเราก็แอบยิ่งกังวลเลยเนาะว่า จริง ๆ ตอนเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเรากันแน่? เพราะว่าภายนอกเราก็ดูเหมือนชีวิตเราโอเคนะ แต่ข้างในมันเหมือนยม ๆ อะ เหมือนพลังงานมันหายไป อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม
อืม ครับ อ๋อ ครับ อืม ครับผม อือฮึ ก็ถ้าเกิดว่า เป็นอย่างนี้มาสักพักแล้วอะครับ ก็ ก็ทางที่ดี อย่างที่แนะนำไปเลยอะครับ บางทีเราก็ไปปรึกษาแพทย์ก่อนนะน่าจะดีกว่า ก็คือทางแพทย์น่ะเขาก็จะได้ตรวจสอบได้ทุก ๆ อย่างได้ แล้วก็เขาจะมีการสอบถามรายละเอียด อะไรอย่างเงี้ย เพื่อทำการเช็ก ก็จะได้แน่ใจอะครับว่า ไอ้สิ่งที่เรากำลังเผชิญ กำลังเป็นอยู่เนี่ย มันเกิดจากส่วนไหน ส่วนของจิตใจเราด้วยหรือเปล่า? หรือว่าเป็นเฉพาะส่วนของร่างกาย อะไรอย่างเงี้ย หรือบางทีนะครับอย่างคนสมัยเนี้ยเขาเป็นแบบเป็นโรคซึมเศร้าโดยที่ไม่รู้ตัวกันด้วยซ้ำไป เพียงแต่ว่าอาการซึมเศร้ามันอาจจะเป็นแบบ เอ่อ อยู่ในช่วงเริ่มต้น อะไรอย่างเงี้ยครับ เขาก็จะยังดูกันไม่ออก แล้วบางคนก็คิดว่า เฮ้ย มันไม่ได้เป็นอะไรหรอก อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าสิ่งที่มันเป็นอาการพวกเนี้ยบางทีมันเกิดจากสารเคมีในสมองร่วมด้วย ซึ่งเราอะไม่สามารถแบบไปแก้ไขอะไรมันได้เลยจนกว่าจะได้รับการวินิจฉัย แล้วก็ทานยาที่มันถูกต้องถึงจะระงับอาการ หรือว่ารักษามันได้ในภายหลังนะครับ
อืม ค่ะ อือ อือ แบบนี้นี่เองเนาะ เออ ที่คุณพูดมามันก็มีเหตุผลนะในส่วนของเรื่องการซึมเศร้าไม่รู้ตัว อะไรแบบเนี้ยค่ะ อืม คือบางวันเนี่ยเราก็พยายามที่จะแบบเดินยืดเส้นยืดสายแล้วนะคะ แต่ก็ไม่รู้สึกดีขึ้นเท่าไรเลย มันก็มีบางครั้งเนาะที่รู้สึกง่วงจนอยากงีบ แต่ก็ฝืน เพราะว่าเรา เรากลัวว่า ตอนกลางคืนจะนอนหลับไม่ได้ไงคะ ก็เลยกลายเป็นวงจรที่มันยิ่งทำให้เราละ ล้าเข้าไปอีกอะ แล้วที่หนักที่สุดนะคะคือเรามีความรู้สึกว่า เราไม่รู้ว่า เราเหนื่อยจากอะไร เพราะว่าถ้ามันเหนื่อยจากการทำงานหนักอะก็คงเข้าใจได้เนาะ แต่ตอนเนี้ยคือถึงแม้วันนั้นมันจะเป็นวันหยุด วันที่เราไม่ได้ทำงานน่ะค่ะ เราก็รู้สึกเหมือนร่างกายกับใจเนี่ยมันหอบตลอดเวลา จนแบบความรู้สึกท้ออะว่า ทำไมอะแบบเป็นแบบเนี้ยค่ะ
อืม ครับ อืม ครับ อืม ก็ ทางที่ดีนั่นแหละครับ ถ้าเกิดว่าแนะ นำก่อนอื่นอะ ก่อนที่จะไปพบแพทย์ ถ้าเกิดว่ายังไม่มีเวลาเนาะ ก็แนะนำในเรื่องของการปรับตารางเวลาการเข้า นอนก่อนเลยอะครับ พยายามจะต้องนอน แล้วก็ตื่นให้มันแบบว่าใกล้เคียงกันกับวันเดิม ๆ ทุก ๆ วัน อะไรอย่างเงี้ยครับ ให้มันเป็นกิจวัตรไปเลย ก็น่าจะช่วยได้ในระดับหนึ่ง แล้วก็ถ้าเกิดว่า มันมี รู้สึกมีความเครียดหรือว่ามีแบบ อ่า เรื่องงานให้คิดมาก ก่อนที่จะเข้า นอนอะ บางทีการนั่งสมาธิ ซำสมาธิสักประมาณ 15 นาที หรือ 10 นาทีก่อนเข้านอนน่ะครับ มันก็ช่วยได้บ้าง บางทีมันจะทำให้เราอะเคลียร์สิ่งที่เราเผชิญกับปัญหามาทั้งวัน อะไรอย่างเงี้ย เราก็บอกตัวเองไว้ว่า เออ ปัญหาพวกเนี้ยให้เราอะยกไว้เป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้ก่อนก็ได้ ตอนเนี้ยให้เน้นในเรื่องของการเข้านอนก่อน ก็พยายามทำใจให้มันสงบ ๆ ก่อนก็ได้อะครับ มันก็จะพอช่วยให้แบบว่าการนอนน่ะ มันพอจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้น่ะครับ
อ๋อ เข้าใจแล้วค่ะ แบบนี้นี่เองนะคะ ยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ สำหรับที่มาฟังเราบ่น แล้วก็ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์จริง แล้วก็ใช้ได้จริงเลย ยังไงถ้าลองนำไปปรับใช้ดูแล้ว ได้ผลมายังไงเนี่ย ไว้จะมาอัปเดตให้ฟังนะคะ วันนี้ก็ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะ สวัสดีค่ะ
ครับผม ก็ยินดีมาก ๆ เลยอะครับ แล้วก็ขอเป็นกำลังใจช่วยให้ด้วยนะครับ ก็เข้าใจดีเลยอะครับ ว่าอาการที่แบบมันตื่นมาเพลีย ๆ อะไรอย่างเงี้ย มันทำให้เราแบบ เอ่อ ไม่มีแรงทำอะไรทั้งวัน รวมไปถึงการทำงานอะ บางที เอ่อ เราก็คิดอะไรไม่ค่อยออก อะไรอย่างงี้เนาะ สมองมันก็จะตื้อ ๆ ตัน ๆ อะไรอย่างเงี้ย ก็นั่นแหละครับ ก็ทางที่ดีนะครับ ถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วอะ รักษาอะไรไม่ค่อยดีขึ้น ก็ไปพบคุณหมอก็ได้อะครับ เพราะจะช่วยได้แน่นอนครับ